À, bạn ơi, thật ra là mình đang lo lắng vấn đề này quá à!
Chuyện gì vậy bạn?
Ờ, thật mình á là công nhân, mình cũng hông để học tới đâu hết trơn á, cho nên là làm ở trong công ty mà mình đi làm xa nhà mình nữa. Mà bản thân của mình á, thì cũng nghĩ là làm xa vậy thì ăn uống còn phải tiết kiệm này kia, thì cũng l để dành tiền nhiều khi gởi về cho ba mẹ mình, đúng hông? Nhưng mà bản thân á, lại thấy là cái lương á, thì nó nó cứ vậy á, tăng lương thì cũng hông có nhiêu hết trơn, mà thực phẩm á ngày càng á, đa dạng, nhưng mà á, bản thân của mình á, mình thấy là mình chọn thực phẩm cũng khó lắm nha. Tại vì nhiều khi mình ra đường mình đi chợ, mình gặp người ta bán rất là nhiều nhưng mà mình nghĩ trong đầu là hông biết cái này nó có sạch hông, nó có an toàn cho bản thân của mình hông nữa? Cho nên là mình cảm thấy mình bị phân vân mỗi lần mà đi chợ ha. Rồi á, gặp lương mình cũng èo ọt vậy nữa, mình cũng muốn mua vô cái cửa hàng nào đó an toàn thực phẩm chẳng hạn, như cái cái việc mà người ta trồng thủy canh, hay là những cái thật phẩm mà người ta có hại kiểu như, có có lợi cho sức khỏe của mình đó. Mà mình muốn mua thì đồng tiền của mình nó lại hông có được, kiểu như nó không có nhiều đi, cho nên là đành phải mình mua những cái cửa hàng ở ngoài chợ, hoặc là mình đi ra ngoài chợ truyền thống mình mua. Thì mình mua thì mua như vậy thôi, hông lẽ bây giờ mình hông ăn, mà ăn xong thì mình lại sợ là ờ, nó có bị vấn đề gì hông? Người ta nuôi làm sao, có hợp vệ sinh hông? Này kia, cũng suy nghĩ đủ kiểu hết trơn. Cho nên là cũng lo lắng lắm, lo là hông có mua được trà phẩm lành mạnh nữa, mà tiền thì giờ cũng hổng có, kiểu như là, cái mức độ chi của mình thì không dám chi nhiều. Đấy, tại mình là lương lương công nhân nó èo ọt lắm. Đó, bạn có thể cho mình một số lời khuyên được hông nè?
Ừm. À, à, à. Ừm, cũng đúng. A, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, rồi, mình hiểu cái hoàn cảnh của bạn nha. Thực ra thì đúng là bây giờ thì, ờ, ờ, nhu cầu của con người ngày càng tăng lên, thay vì là ăn no á thì người ta cũng mong là sẽ đảm bảo sức khỏe tốt hơn, nên là cũng hướng đến những cái thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên là chính vì cái nhu cầu ngày càng tăng cao như vậy, nên là giá thực phẩm thì ngày càng leo thang, nhất là đối với những cái nh với những cái thực phẩm mà được gắn mác là hữu cơ, là canh tác, ờ, tốt á, kiểu như vậy, thì sẽ luôn luôn có cái giá cả rất là cao và ừm, đúng rồi, là khiến cho bạn cũng rất là lăn tăn về giá cả ha. Ừm, trước khi mà đưa ra cho bạn những cái lời khuyên á thì mình sẽ có một vài các cái câu hỏi với bạn như sau nhá. Không biết là, ừm, bạn có đặt ra cái ngân sách cụ thể cho cái khoản chi thực phẩm vào mỗi tuần, mỗi tháng không?
Ờ, đúng rồi. M h chính xác luôn. Thật ra nha bạn, nếu mà nói là cụ thể cái ngân sách á, thì là chắc là không có đâu, tại vì á, mình á, là công nhân, mình ở trọ riêng nè, hàng tháng á, lãnh lương xong á rồi mình trả tiền cho trọ nha, thậm chí là mình dành ra một cái khoản riêng là mình đổ xăng nè, đi đi lại đi, ơ, đi làm, rồi, ờ, tiền internet nữa. Thậm chí là những cái chi phản chi cố định á, lúc nào mình cũng chia ra hết, cho nên á cái hoảng tiền còn lại nha, nhiều khi á, mình phải sắm sửa, mình phải mua cái này cái kia nữa. Rồi bản bản thân của mình nè, ờ, tiền, ờ, quần áo này kia nữa, rồi đi cà phê cà pháo với bạn bè. Cho nên cái khoản tiền là ăn đó, mình cũng dự trù nhưng mà, kiểu như, mà không bao giờ mình đưa ra cái ngân sách mà nó khoảng bao nhiêu chính xác đâu, nhiều khi á, cuối tháng mình thấy lương hổng còn đủ nữa, cho nên nh mình ăn mì gói. Đó, cho cho nên là nếu mà có ngân sách cụ thể thì chắc là hông có rồi đó.
Ừm. À, à. Ừm, vậy là bạn chưa có những cái ngân sách cụ thể để mà chi tiêu hàng tuần, hàng tháng cho cái vấn đề về thực phẩm ha. Thế thì không biết là ví dụ như hiện tại á, là bạn đang nói là bạn muốn mua đồ ăn về cho ba mẹ mình nữa, đúng không? Là bạn sống cùng với ba mẹ luôn hả?
À, như vầy nè, chẳng hạn như ông bà lớn tuổi rồi, mình làm, à, khoảng 1 tháng, 2 tháng gì đó cái về thăm 1 lần. Thì mình khoảng dành một khoảng thời tiền đó để mà mình mua, chẳng hạn như mình mua yến, ơ, bồi bổ này cho cha mẹ mình, hoặc là dược phẩm chức năng đồ đó, nó tốt cho xương khớp. Ờ, cái mình cũng khoảng mình biết là những cái cái khoản tiền đó dành cho ba mẹ mình á là xứng đáng cho nên lúc nào mình cũng dành ra khoản hết trơn á. Rồi, mình khi mình đi về mình cũng có quà này kia mình cho ba mẹ mình thì đương nhiên mình ba mẹ mình cảm thấy vui vẻ hơn rồi. Mà mình á, thì lại là đi làm xa mà cũng chưa có lập gia đình cho nên là lúc nào cũng dành cái khoản đó hết trơn á.
À. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì tốt quá, chứng tỏ bạn là một người rất là hiếu thảo luôn và cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ thì đúng là một cái khoản đầu tư rất là chính xác đấy. Người ừm, những cái người lớn như vậy thì họ cũng đang, a, rất là nhạy cảm và cũng có cái nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn nữa, đúng không? Thế thì, à, thông thường á bạn mua thực phẩm đó kìa, là bạn đi chợ có dễ dàng không? À, kiểu như là, bạn có thấy là bạn ở gần các cái cửa hàng mua đồ siêu thị hay là, à, bạn có cảm thấy là nó có vất vả gì khi mà bạn đi mua thực phẩm không vậy?
Ờ, đúng rồi. Thực ra thì cái việc mà đi chợ á, thì mình cũng cố định, ưm, trong 1 tuần luôn, mình đưa ra kế hoạch hẳn hoi. Có có nghĩa là, à, bây giờ á, hôm nay là cái ngày cuối tuần đi, à, cái ngày thứ Bảy, thứ Bảy mình cũng đi làm nha, thì thứ Bảy mình làm xong mình ra, cái, mình ghé chợ truyền thống, cái, mình sẽ mua cá, mua gì đó mình về, cái, mình chuẩn bị sạch sẽ ngà hàng ngày luôn, xong rồi h hôm nay mình ăn cái gì, ăn cái gì xong rồi mình đi giao vào trong, ừm, để để vào trong tủ lạnh, rồi á mình mình mua khoảng hai khoảng 2 ngày thôi nha, tại mình không có đủ tiền đâu. Xong rồi á, mình để tủ lạnh xong, cái, mình về, ngày hôm sau mình đi về rồi, cái, mình rã đông mình ăn, mình thấy là cái đồ nó hông được tươi nữa nè. Thậm chí là có thể là mua rau ở ngoài thôi, mà rau ở ngoài mình không biết là người ta trồng sạch sẽ hông nữa. Còn nếu mếu muốn vô những cửa hàng mà thực phẩm mà gắn mác thực phẩm an toàn đó, thì cái giá nó lại gấp 2, ơ, gấp 2 lần lên luôn á. Cho nên là, kiểu như, cái ngân sách thì nó không có, ừm, kiểu như là, ừm, nhiều để cho mà mình suy nghĩ đến cái việc là mình phải mua cái rau sạch, mặc dù mình biết á, nó một phần nào cũng là sạch hơn những cái rau ở bên ngoài, tại bởi rau bên ngoài nhiều khi á, bạn thấy người ta để tràn lan ra như vậy nha, rồi mình nhìn vô mình thấy nhiều quá hông biết bán hết hay hông, mà cứ ngày nào cũng bán nhiều nhiều như vậy, đương nhiên phải đặt câu hỏi là có sạch hay hông rồi. Đó, cho nên là, kiểu như, mình cũng hơi lăn tăn, ừ, lăn tăn chút xíu.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, thực ra thì những cái lo ngại của bạn là hoàn toàn chính xác mà. Có rất là nhiều người cũng gặp phải cái tình trạng tương tự, rất là muốn chăm chút cho sức khỏe của mình, nhưng mà tình hình tài chính thì vẫn còn hạn hẹp á, nên là không thể nào mà đầu tư một cái khoản quá là nhiều vào cái việc là mua những cái đồ ở trong siêu thị được, đúng không? Thế thì, ờ, bạn cũng biết nấu ăn cơ bản, đúng không? Và, ừm, trong thiết bị nhà bếp của bạn cũng đầy đủ để giúp cho bạn có thể tự nấu nướng những cái bữa ăn của mình thay vì là ăn ở bên ngoài chứ ha?
Đúng rồi. Thật ra thì nói, a, nói nói ra thì cũng ngại lắm, lúc đầu, ờ, thì mình hông có biết là nấu ăn sao hết trơn bạn ơi. Mới đi làm á, mình cũng ăn ngoài thôi à, nhưng mà thấy ăn ngoài đồ ăn dầu mỡ nhiều quá, với lại những hàng quán á mình thấy mình ăn riết rồi mình cảm giác nh như không vô nữa. Đúng rồi, nó cứ ngán làm sao á, xong rồi mình mới quyết định là, ờ, mình mua, chuẩn bị một số tiền, xong rồi cũng để để dành đó nha, để dành lâu mới được đó, mua nồi chén bát này kia, rồi những dụng cụ nào cần thiết đó, cho nấu ăn đó. Ư, cũng tập tành nấu, rồi cũng tập tành đi chợ. Thật ra là nấu những cái món đó người ta không ăn được đâu, mà bản thân mình cảm thấy là, à, thôi bây giờ mình tự nấu đi cũng tiết kiệm hơn. Ấy, l cũng là cũng là lý do chính mà mình tự nấu đó.
Chính xác. Ưm, ừm. Ừm. Ừm, thực ra bạn nấu được thì tốt hơn mà. Khi mà bạn nấu thì có thể đảm bảo được, ờ, kiểm tra được tốt hơn về cái nguồn cung thực phẩm, cũng như là đảm bảo được cái khẩu vị mình ăn nó sẽ phù hợp với cái món ăn hơn ha. Ô kê, mình đã hiểu sơ lược về cái hoàn cảnh của bạn rồi nè. Bây giờ thì mình xin phép được đưa ra một vài các cái lời khuyên nhá. Ờ, thực ra thì bạn đừng có nhắm vào cái việc đó là mình cần phải ăn uống hoàn hảo nha. Bạn hãy nghĩ rằng là cái mục tiêu của mình á, đó là bạn cần phải ăn tốt hơn trong cái khả năng của mình thôi. Thực ra là bạn không cần phải mua những cái loại thực phẩm quá là đắt đỏ đâu, hay là bạn không cần phải nhắm đến những cái đồ phở, thực phẩm mà nó hữu cơ, hay là nó có một cái chế độ gì đặc biệt đâu, bạn chỉ cần một vài cái thay đổi nhỏ thôi, là cái chất lượng bữa ăn của mình đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Bạn có thể tìm hiểu về cái vấn đề dinh dưỡng của mình, nếu như mà mình không có bất kỳ một cái bệnh nền gì đó á, ờ, thì mình có thể ăn đa dạng các cái thực phẩm, tuy nhiên là ăn những cái thực phẩm mà nó phù hợp với chất lượng sức khỏe á, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn, ờ, có thể có cái sức khỏe tốt hơn. Mình lấy ví dụ như là có rất là nhiều người bây giờ thì bị, ờ, gan nhiễm mỡ này, hay là cao mỡ máu á thì sẽ kiêng ăn những cái loại thịt đỏ này, thay vì vậy thì sẽ ăn những cái loại cá, mà thường á thì cá sông thì khó mua mà thay vì vậy thì người ta hay ăn cá biển đó. Cá biển thì đa dạng hơn mà cũng, a, ít những cái chất, ờ, tăng trọng hơn, nên là nó cũng sẽ sạch sẽ hơn. Thì thông thường thì cá cũng là một cái loại đồ thực phẩm mà nó có cái chất dinh dưỡng cao, hơn nữa lại còn có cái giá trị, ờ, ừm, dinh dưỡng cao, nhưng mà cái cái cái giá tiền nó cũng vừa phải á. Nên bạn hoàn toàn có thể tiếp cận những cái món ăn mà với cái giá trị bình thường thôi. Mình không cần phải ăn cá hồi đâu, mình có thể ăn những cái loại cá khác với có rất là nhiều những cái ch giá trị dinh dưỡng để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu sức khỏe của mình mà. Mình hãy ưu tiên những cái thực phẩm mà ngon, bổ, rẻ, nhưng mà no lâu. Ví dụ như là xung quanh mình á thì có trứng này, đậu này, các cái loại đậu đỗ này, đậu phụ, hay là thay gạo trắng bằng gạo lứt thì, nh hay là ăn những cái loại rau theo mùa, nó luôn luôn rẻ hơn so với việc là bạn sẽ ăn những cái thực phẩm mà nó hơi kén chọn một chút, hay là nó, ờ, cao cấp hơn như là cá hồi hay là, ờ, thịt bò Mỹ đồ, đúng không? Đó, thì thứ nhất là mà muốn đưa ra lời khuyên, đó là bạn hãy chọn những cái thực phẩm mà nó phù hợp với mình, không nhất thiết là nó phải cực kỳ là bổ dưỡng, nhưng mà nó phù hợp và nó, ừm, đúng với lại những cái mà, ờ, ở xung quanh môi trường mình hoàn toàn có thể tự cung cấp được á, thì bạn có thể đảm bảo được là nó, ưm, s ừm, vẫn có giúp cho bạn có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng mà không có quá gặp cái rào cản lớn về tài chính nha.
Phải rồi. Ừm. Ồ, cũng được nữa ha. Ừ, đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi. À, phải rồi đó. Ê, cái này đúng nha! Đúng rồi, thật ra thì á mình á bị cuốn vào cái việc là phải ăn uống làm sao cho nó đầy đủ chất rồi nó lành mạnh á, cho nên là mình không có cân nhắc được cái nhân ngân sách của mình. Mà nghe bạn nói như vậy á, nhiều khi á, những thực phẩm mà nó đơn giản, mà chẳng hạn như trứng nè, mình cũng có thể mua mình trữ, rồi á những cái loại rau mà ở quê này kia thì mình cũng nhìn mình cũng biết được, đúng hông? Chắc là mình cũng phải cân nhắc lại cái khoản, a cái ngân sách của mình, rồi mình xem coi chế độ ưu tiên dinh dưỡng của mình như thế nào, giống như bạn nói như vậy đó. Thật ra thì tính ra là điều mình nghe bạn nói xong á, mình thấy nó rất là dễ thực hiện luôn, mà bản thân mình do bị rối quá cho nên là cũng không có suy nghĩ ra cái gì, gọi là, sáng suốt hết trơn á. Mình sẽ áp dụng thử đi coi sao nè.
Ưm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Thực ra thì cái nhu cầu là ăn sạch để mà sống khỏe á là của nhu cầu của tất cả mọi người thôi. Chẳng qua là bây giờ thì xã hội á, do là cũng có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nên là mọi người cũng cảnh giác nhiều hơn. Từ đấy thì cái nhu cầu về những cái loại rau hữu cơ và những cái đồ ăn chất lượng á nó cũng cao hơn, đẩy cái nhu cầu và cái giá thành lên rất là cao. Thì, à, bạn có thể tận dụng những cái chiến lược mua sắm, ví dụ như là bạn mua những cái loại rau theo mùa thôi thì chắc chắn là nó luôn luôn rẻ hơn rồi này. Bạn cũng có thể tận dụng những cái khuyến mại ở các cái s siêu thị nhỏ. Ví dụ như là thông thường thì ở các cái siêu ghi siêu thị như là, ờ, Bách Hóa Xanh, Mega đồ các kiểu á thì nó sẽ luôn luôn giảm giá sau 5:00 chiều, thì có thể tận dụng để mà mua được những cái thực phẩm mà được kiểm định về chất lượng này, rõ nguồn gốc mà lại còn có vẫn mà lại còn, à, có cái giá thành hợp lý nữa. Hoặc nếu không á thì bạn có thể đi chợ địa phương, nhưng mà tất nhiên là cũng phải, ờ, xem xem là cái hàng quán nào á, có cái nguồn cung mà nó rõ nguồn gốc. Có rất là nhiều người á thì họ hái rau của nhà để đem đi bán đó bạn, thì rau của nhà mà họ trồng thì chắc chắn là, ờ, cũng không có sử dụng thuốc trừ sâu hay gì đâu, thì mình có thể chọn mặt gửi vàng và tìm một người nào đó mà bạn cảm thấy tin tưởng để mà có thể mua rau hàng ngày. Thì đấy cũng là một cái cách rất là tốt để mà vừa đảm bảo sức khỏe lại có thể hạn chế được cái phần tài chính khi mà, à, ừm, mua đồ thực phẩm nha. Bạn thấy thế nào?
Đúng rồi. Chính xác luôn. Ừ, ý này hay nè, ừ, đúng rồi. Đúng rồi đó, ừm, mình có thấy. Tính ra cách này khá là hay đó. Ờ, thật ra thì bạn nói là cái chiến lược mua sắm là cũng hoàn toàn đúng luôn, mình cũng chưa có suy nghĩ ra đâu nha. Nhưng mà cái kiểu như là thường những cái siêu thị á nha, 5:00 thì đúng thật là nó sẽ có những cái phần là, à, nó hạ giá hoặc là nó giảm là mua 1 tặng hai mua mua h mua 2 tặng 1, rồi mua thêm cái này tặng cái kia nữa. Mình thấy nó cũng rất là tiện lợi luôn. Ừ, mình sẽ để ý xem coi cái chiến dịch a, chiến lược h hạ, à, hạ giá hoặc là tặng kèm như thế nào, rồi mình sẽ mình coi mình mua về mình trữ 1-2 ngày đó cũng hông sao đâu ha. Mà chắc chắn là cái phần đó thì nó cũng sẽ tốt hơn những cái thực phẩm mà ở ngoài chợ mà người ta bán ngày này qua tháng nọ rồi, đúng rồi đó, mình sẽ áp dụng nè.
Ừm. Ừm. Ừm. A, ừ, rồi, hơn nữa á là bạn cũng cần phải duy trì một cái chế độ ăn uống thật là điều độ nha. Thực ra thì ăn một bữa ng no và chất lượng á sẽ v sẽ không bằng với việc là bạn duy trì những cái bữa ăn đúng giờ và đều đặn đâu. À, bạn thì không nhất thiết là phải nấu món mới mỗi ngày, bạn có thể thực hiện một cái thực đơn xoay vòng 3-4 món 1 tuần thôi là vẫn lành mạnh và tiết kiệm rồi. Ờ, hơn nữa thì học cái hãy học cách xê chế và bảo quản thực phẩm làm sao cho được tươi ngon nhất. Nếu mà được thì có thể đi chợ hàng ngày, còn nếu không thì có thể, à, lên trên mạng để mà tìm thêm các cái thông tin về việc sơ chế và bảo quản thực phẩm làm sao cho nó tốt nhất, giúp cho mình có thể tiết kiệm được thời gian này, mà bảo quản đồ trong tủ lạnh nó cũng không có bị quá là ảnh hưởng đến chất lượng của đồ ăn nha.
À. Chính xác luôn. Ừm. À, mình biết rồi, thật ra nãy giờ những những lời khuyên của bạn nha, mình thấy rất là hữu ích, ưm, đối với mình đó. Bản thân của mình đó, mình ăn bên ngoài quá nhiều quá cho nên bây giờ muốn, a, tự bản thân mình nấu, cho nên là những lời khuyên của bạn mình sẽ thực hiện thử nè. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều khi mà bạn đưa ra những lời khuyên này rất là xác đáng luôn đó.
Ừm, mong là bạn có thể giữ được cái chế độ ăn uống lành mạnh với cái ngân sách của mình nha.